Es-es, oh, paling tetep es krim tadi ya, Mbak, ya. <chuckles>
Oh, iya iya, bener ya, mhm.
Iya, karena, eee, aku untuk es krim sendiri gak terlalu dingin-dingin banget, gitu kan. Biasanya kalau es-es kayak es kelapa muda atau es teler gitu, menurut aku terlalu dingin begitu, Mbak, heeh.
Mhm mhm. Iya. Oh, iya bener. Oh, gitu. Te m mungkin es campur kan, waduh, banyak sekali ya di Indonesia es-es ini contohnya. Es campur, es teler, es kelapa muda, aduh, banyak sekali, iya. Sama tadi es lilin. <chuckles> Iya?
Nah, iya, betul, betul banget. Heeh, nah, karena memang mungkin di Indonesia nah, betul banget! Karena mungkin di Indonesia panas ya, Mbak, ya, jadi makanan penutupnya enak-enak yang dingin, gitu.
Oh, iya, bener. Heeh, bener banget. Oke deh, oh, menarik sekali ya, <chuckles> oke, makas
Mhm, iya, betul banget tuh, Mbak. <chuckles> Setuj